Ähm, das kann ich gar Achso, da w da war 'ne F Dame, die hatte viel zu viele Tiere zu Hause und konnte sich nicht um alle kümmern. Und da wurden die ihr entzogen, glaube ich, ja.
Ui ui. Ah ja, okay. Also, das die konnte das nicht mehr ernähren und
Ne, die war nicht mehr tiergerecht gehalten, ne?
Ja, ja, ja. Ja, und wie wie lebt das Pferd dann da? Hat das auch hat das auch 'n Auslauf?
In 'nem Stall. Also Ja, mhm, die haben extra hinten, ähm, so wie Stall und, ähm, verschiedene Ausläufer, verschiedene Koppeln. Und da sind die dann drauf, ne? Ja. Also, ja, da gibt's Stalltiere und dann halt die Haustiere. Sind alle auf einem Grundstück quasi. Ja, ist groß, ja, auf jeden Fall. Und ja, die haben wir im Moment alle, aber ich bin hauptsächlich bei Katzen und Hunden. Und wir haben im Moment auch ganz viele Babykatzen.
Mhm. Okay, okay. Ah ja, das ist ja zie ziemlich groß dann, ne, wahrschein mhm. Ja. Ja. Oh, das ist süß, ja. Goldig.
Ja, und die spielen, aber mit allem, ne, also mit Schuhbändeln, also mit allem. Und das so zuzuschauen, das ist auch putzig. Da da muss ich auch schmunzeln, ne? Und da gibt's auch ganz viele Bilder. <laughs>
Ah, ja ja, das ist Ja. Ja. Ja. Ja, klar. Ja. Du Oh, süß. Sag mal, wenn du da dann bist und arbeitest, hast du dann auch Zeit, dich drum zu kümmern, die zu streicheln und dich 'n bisschen mit ihnen zu beschäftigen? Ja, okay.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ich bin hauptsächlich dafür da, die Bilder zu machen, für die Homepage. Und dann seh ich halt alle Tiere, die neu sind, unter anderem auch die Babykätzchen. Da verbringe ich dann schon so 1/2 Stunde mit jedem Tier so ungefähr, ne? Und ja, und man manchen auch 'n bisschen länger, je nachdem, ne? Ich bin ja freiwillig da zum Helfen. <laughs> Ja, genau, ja. Aber du, hat mich gefreut, mit dir zu plaudern. Ähm, ich hoffe, wir hören uns wieder, ne? Bis dann, tschüss.
Ja, gut. Ja. Oh, total schön. Mhm. Mhm. Das ist ja toll, ehrenamtlich, Hut ab. Das ist total schön, mhm. Gleichfalls, absolut. Ja, also, bis bald, tschüss.